Ну, тут, на самом деле, то есть за э ну, про это мероприятие объявляют как-то немножечко заранее, ну, хотя бы за пару дней, да, опять-таки с учетом того, что действительно рассчитывается, что люди принесут какую-то еду, то есть им нужно время что-то приготовить. Вот. И тут, в основном, опять-таки, с нашими уже современными методами, в основном, работает, э, и я так делала, и до этого многие так делали. Э, ну, то есть, если это там, знаешь, прям прям близкая близкая семья, там ты приглашаешь там 2 сестры, 2 брата, то ты можешь с ними, там, лично переговорить, кто что принесёт. Ты, как бы, как, э, организатор как бы, грубо говоря, со всеми пообщался, у тебя централизованная информация. А
Мгм. Ну да, конечно. Мгм. Мгм. То есть всё-таки тут какое-то планирование происходит, да? То есть как обычное такое. Мгм. Так. А если больше людей?
Конечно, конечно, да, да. Если той если больше людей, то ты не поверишь, Excel таблицы, <chuckles> ну, вот эти гу "Гугл" эти "Гугл" страницы, "Гугл" таблицы, да. Очень хорошо работает. Ты просто туда как бы ат создаешь табличку, грубо говоря, в ней делаешь 2 колоночки. 1 колоночка- это имя человека, другая колоночка- это блюдо.
<laughs> Э, да, да-да. Мгм. Мгм.
И просто расшариваешь доступ к этой табличке всем предполагаемым посетителям. И человек заходит и вписывает, там смотрит, что там: "Я такой-то, типа, у меня там классно получается запеканочки, принесу такую запеканку". Следующий человек заходит: "Я такой-то, принесу такой-то салат". Следующий человек заходит, смотрит, что запеканка уже есть в списке, думает: "Ага, я вроде как планировал запеканку, ну, тогда или из других ингредиентов, или вот еще такое блюдо я тогда могу принести". Что-то другое вписывает. И вот так вот люди видят, что будет, чего не хватает, и, в общем-то, неплохо работает.
Хм. Мгм. Прикольно. Хм. Здорово. Ну, кстати, да, звучит очень неплохо, потому что, в принципе, и организатор с себя вот часть, э, забот, да, снимает, просто создав табличку, да. А вот, не нужно ни с кем договариваться.
Мгм. Да, конечно, да. Мгм. Да, то есть на плечах организатора да, на плечах организатора потом в конце может сле с что он видит, там, ага, то есть там там несколько видов, там, горячего, несколько видов салатов, вроде как всё покрывается, но вообще никто не приносит какой-то десерт. То есть в этом плане организатор может на себя взять, э, опцию, что вот я закрою вот этот вот пробел, я сделаю десерт, и тогда вот от себя вписывает десерт. Вот такая еще организаторская такая функция.
Хм, интересно. А бывают такие п потлаки с, э, <laughs> хотя это, наверно, не соответствует названию, да, где, в принципе, есть какой-то расписан список блюд, и просто люди сами разбирают. Там вот в той же табличке, да, уже просто на на пишут свои имена напротив названий, э, блюд. Я так так не работает?
Мгм. Мгм.